Então, eh, eu gostaria muito de umas orientações, porque eu tô numa etapa da minha vida que eu tô buscando realmente economizar, sabe? Ter um ali, uma reserva de emergência. Eh, fazer alguns investimentos também, até por causa dos meus filhos. Para o futuro deles. Mas
Certo.
eu não quero ter que economizar, e perder qualidade de vida. Eu quero realmente ter esse equilíbrio entre economizar sem perder a qualidade de vida, e eu gostaria de saber, sabe? O o o que fazer, como fazer, eh, de economizar e ainda aproveitar as pequenas alegrias dessa vida, né?
Uhum. Quais são as atividades que você gosta de fazer e que faz, assim, hoje, que até gasta alguma quantidade de dinheiro, mas que são importantes pra você e pra sua família também?
Pronto, importante tanto pra mim, quanto pra minha esposa sempre foi, assim, ter tempo pra viajar. Viajar era s desde que nós nos ca na verdade nós nos conhecemos em uma viagem. Na época a gente fazia parte de projeto missionário no Brasil, e aí a gente viajava muito para o sertão. E, pra poder fazer, né, eh, as obras missionárias, esse trabalho voluntariado. Então, até nisso, eh, a viagem estava envolvida, e quando nós casamos, sempre, assim, todo ano quase acho que todo ano a gente tinha pelo menos 1 ou 2 viagens, que a gente fazia, assim, pra poder espairecer. E, tipo, hoje nós estamos em uma outra nação, estamos em Portugal
Uhum. Certo. Tá.
e, e assim, de uma certa forma por uma série de fatores, eh, essa forma de lazer, de aproveitar a vida, acabou sendo um pouco comprometida, né, por conta de algumas privações que nós tivemos aqui. Hoje, as coisas estão melhorando um pouco mais, né, depois de 3 anos, a gente adaptado
Uhum.
e aí a gente tam tá melhorando, porém eu não eu tenho, pelo fato de hoje termos 2 filhos, eu acho interessante, até pelos problemas que passamos no passado, termos uma reserva de emergência, investir também no futuro. Mas eu não quero perder isso, né, de, poxa, de passar isso também para os nossos filhos, de a gente viajar, de fazer algo diferente, sabe? De ter esses momentos em família.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, realmente se é um hábito que, enfim, uniu vocês no início, e que vocês querem continuar tendo com a família junto, não tem porquê se privar. Por outro lado, tem um gasto, né, as viagens, elas têm um gasto que pode podem até nem não ser altos, mas sempre têm com a estadia e com as passagens, né. Às vezes as pessoas economizam, hã, fazendo refeições no na casa que alugam, né, ao invés de ficar em hotéis, e tal. Mas têm umas opções interessantes, hoje em dia, de viagem que, talvez, você pudesse tentar e ver se funcionam pra você e pra sua família. Tem alguns sites em que: 1 existe a opção de troca de casa, que eu não sei se você já ouviu falar, mas as pessoas entram em uns aplicativos, então, é tudo bem regulado, tem algum nível de proteção, assim, né, porque você disponibiliza a sua casa pra uma pessoa vim morar, <clears throat> não pagar necessariamente acho que tem uma taxa ali no aplicativo, claro, pra fazer parte e você vai pra casa de alguém numa localização que te interesse, que você goste, e faz essa troca. Não precisa ser ao mesmo tempo, você pode ir pra casa de alguém que não está na casa no momento, e aí você ganha esses créditos, e em algum momento em que você for, uma outra pessoa já fica na sua casa.
Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Olha, não conheço. Olha, que interessante!
É, é um sistema interessante em que aí você tem 0 gasto com a estadia, você só vai ter com o deslocamento, e aí porque tá numa casa também você vai poder fazer as refeições lá, então já economiza bastante tem, né, essas opções. Tem uma opção também que você vai pra cuidar de a animais de estimação da pessoa na casa, que você pode al algumas vezes eles essas pessoas têm inclusive pra famílias preferem oferecer a casa pra famílias as melhores casas, porque são maiores e ficam em localizações muito legais, e têm por exemplo, de pessoas que têm cachorros grandes e precisam que ande com cachorro, eh, que de alimente, claro, limpe ali a casa mas é uma troca interessante, porque até você entra num, dependendo do tipo de viagem que você gosta de fazer, né, conhece melhor da cidade o ritmo de vida de alguém local mesmo né ao ficar nessas casas.
Verdade, verdade. Sim. Uhum. Então, e é nesse mesmo aplicativo, é tanto esse do dos animais de estimação de cuidado quanto o da troca de casa, é é no mesmo aplicativo que eu consigo encontrar ou já é aplicativo diferente?
Não essas são 2 opções que existem hoje que são um é troca de casas e o outro é o Pet Sitting, né, que é é o House Sitting na verdade que também tem isso. Tem gente que quer que você fique na casa pra cuidar de um gato ou de uns cachorros, tem gente que até quer que você só fique na casa, porque tem gente que vai viajar por meses e não quer deixar a casa abandonada sabe que não.
Ah, sim. Sim. E aí, que aí tem alguém lá cuidando da casa.
Isso molhando uma planta às vezes é só a casa mesmo porque acha que pode estragar mesmo, né, a casa que ninguém usou o forno, ninguém nunca mais ligou uma torneira então prefere fazer esse sistema que oferece a casa e você.
Olha isso é, muito bom, muito bom, e porque assim, é é o o que eu tenho visto pelo menos aqui, né, em Portugal, é a questão da da hospedagem, é um dos pontos mais, eh, caros, né. É o que encarece bastante uma viagem, e e assim, você ter um local onde você não vai ter esse gasto oi então que esse gasto ele caia pra pela metade ou um pouco mais da metade, isso já ajuda bastante, né, pra que a gente possa realmente, eh, manter essa prática na nossa vida, eu vou realmente pesquisar sobre isso, porque eu não conhecia esses aplicativos e você falando isso já brilhou os meus olhos porque economizar é comigo mesmo <sniffs> e
Olha. Uhum. Aham. Sim. É. Sim, com certeza. <laughs> É, então e aí programando bem porque normalmente esse tipo de arranjo desse dele tem que ser feito com bastante antecedência, né, tipo, 3, 6 meses de antecedência pra porque a pessoa tá procurando alguém e tá planejando uma viagem, e se conhecer se falam pra ver se sente confiança também, claro, tem essa troca até da sua parte também. Mas como é tudo ges gerido por um aplicativo por uma empresa fica um pouco mais seguro, né, do que fazer isso num nível pessoal e também você pode planejar as passagens, né, que hoje em dia tem essas empresas tipo a Ryanair que oferece passagem de € 50,00, € 20,00 dependendo de quando você compra você consegue achar umas promoções muito interessantes também.
Verdade. Verdade, em termos de passagem aqui na Europa é é algo bem tranquilo, né. Eh, você planejando até se não for de avião, o próprio o próprio Flixbus que é possível, né. Você até fazer viagem de entre países e você fazendo a reserva um pouco antes, você consegue pagar valores muito baixos, né. E a a aí realmente a questão mesmo que pega pra gente é muito essa questão da da da hospedagem mesmo, porque o deslocamento ele chega a ser pouco mais tranquilo pra você ir pra pra lugares, né. E e eu vou mesmo me atentar, sabe, a a a essas suas dicas porque, eh, eu assim, a gente já tem um certo tempo, né, que a gente não faz uma viagem, eh, considerável, eh, uma viagem que a gente vá e fique, né, pelo menos 2, 3 dias, tanto pela rotina, que é bem tensa nossa aqui, sabe. Mas também pelo fato financeiro, porque a gente para e pensa, poxa eu vou dar, eu vou aqui e vou ficar tantos dias em tal lugar, vou gastar ali sei lá, € 300,00, € 350,00, € 400,00 porque somos nós 2, nossa filha de 5 anos, em alguns lugares já consideram, né. Eh, nossa filha de 5 anos já já acaba pagando, o nosso pequeno que não, nosso pequeno ele ainda viaja de graça, ele ainda fica <chuckles> nos lugares, assim, é mais tranquilo ele tem 1 ano e 4 meses então pra ele a ele ainda tá bem tranquilo. Mas minha filha de 5 anos em alguns lugares ela já paga. Então são 3 hospedagens, então acaba já pesando realmente, né, no no orçamento, mas eu vou eu vou ver realmente, assim, a nossa última viagem foi pra Peniche um um local aqui, que é muito bonito, né. A gente foi pra Ilha de Berlengas que é algo algo maravilhoso aqui em Portugal, que fica do outro lado de Peniche. E assim, foi algo que realmente renovou as nossas energias na época. Isso já faz um acho que, vai fazer 2 anos se eu não me engano
Uhum. É. Uhum. Sim. Hum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. Tá. Uhum. É. Ah!
e e eu tô realmente querendo viver isso novamente, né.
Uhum, né, faz bastante tempo, né, que foi a última viagem, e se vocês conseguirem economizar na na hospedagem, aí talvez dê até pra fazer passeios mais legais, né, e comer em restaurantes mais legais também, não que pra ter uma experiência cada vez melhor, né, com a família enfim consegue melhorar em outros aspectos também.
Eu Verdade. Tu falou em restaurantes também, é uma das pequenas alegrias que nós queremos voltar também a praticar mais, pra tu ter noção, assim, eh eh, abriu um restaurante italiano até próximo aqui e abriu acho que já tem mais ou menos, acho que 1 ano, que abriu, e a gente tentando ir, a gente ainda não conseguiu ir nesse restaurante, né. <chuckles> Que quando a gente tem um recurso acaba não tendo tempo, quando a gente tem tempo não tem o recurso ou às vezes tem recurso e eu penso em colocar ele naquela reserva, e aqui e acabou não aproveitando pra poder, eh, ter esse tempo, né, pra conhecer esse restaurante, e tal. Tem esse ponto também que a gente já tá aproveitando pouco.
Uhum. Sim. Ah. Entendi. É, não, mas é bom, tipo, ter essa essa essa economia que você faz, ter sempre uma meta, né, para o mês e deixar um esses dinheirinho que tem a mais pra essas pequenas coisas mesmo, como você falou, esses pequenos prazeres, ir num restaurante à noite, né, você e sua esposa, tomar um vinho, comer, é parte do bem-estar, é parte do motivo pelo qual, eh, vocês estão economizando, vocês estão economizando pra ter uma vida melhor, mas a vida melhor essa semana talvez seja um bom jantar, né, a dois, então, contanto que bateu ali a meta do a das economias, esse dinheirinho, assim, pensar que não está sendo desperdiçado, é um investimento também, na relação de vocês, né, e no bem-estar do casal.
Sim. Verdade e é muito é muito importante a gente ter, né, a gente sair pouco da rotina e aproveitar um pouco a vida e e olha, muito obrigado pelas dicas, amei, principalmente a a a dica das hospedagens, eu vou realmente, eh, buscar, conhecer um pouco mais acerca disso, olha, muito obrigado.
Uhum. Isso. <laughs> Ah, de nada, se você tiver alguma outra dúvida ou quiser desabafar, eu tô sempre por aqui, até a próxima.
Até.